Boah. Ich hab 'n Problem. Ich bin momentan oder seit fast 2 Jahren bin ich irgendwie nicht mehr so ja, den Anschluss mit Sport ich war früher so 'ne richtige Sportskanone, war richtig am Pumpen, viel trainieren und seit 2 Jahren einfach gar nix mehr. Und das regt mich total auf, weil ich halt gut aussah früher und jetzt k erkenn ich mich gar nicht wieder. Und ja, da brauch ich Hilfe, in ja rauszufinden, was ich so tun kann.
Mhm. Ja, das ist ja oft so 'n schleichender Prozess, dass man sich dann irgendwie 'n bisschen von der Form, äh, löst und merkt man manchmal gar nicht so direkt und ne, auch manchmal fehlt die Motivation. Da kann ich dich also vollkommen nachvollziehen. Ähm, okay und mit ähm, du warst voll am Pumpen, also du meinst quasi so in der Richtung Kraftsport oder was hast du alles an Sport gemacht?
Ja. Genau. Ich war im Fitnessstudio, hab da, äh, viel trainiert, Kraftsport gemacht. Ähm, da war 'ne Zeit lang sogar äh, bevor ich so diese lange Pause gemacht hab, schon das Verlangen und auch
Mhm.
auch 'ne realistische Möglichkeit, dass ich das professionell mache, äh, hab drauf hingearbeitet. Ja, aber dann hat sich hat vieles geändert bei mir, wodurch ich dann jetzt nicht mehr die Zeit dafür hatte und ja, stört mich schon so, diesen diesen Abstieg zu haben.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, okay, was war denn das, was so dazwischen gekommen ist? War das so was karrieretechnisches, oder hast du vielleicht auch 'n bisschen die die Lust daran verloren? Wie war das?
Ah, Lust nicht, äh, Karriere und Leben. Also, äh, ich hab jemand Neues kennengelernt, und, ähm, wir haben uns entschieden zusammenzuziehen. Dann bin ich ungefähr so 70 km von meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin und bis dahin gelebt hab, weggezogen. Ähm, Karrierewechsel war auch in Verbindung damit.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und auch meine Partnerin ist halt schwanger geworden. Und dann musste ich halt während der Schwangerschaft auch sehr viel Zeit mit ihr verbringen, so um sie zu unterstützen. Und dadurch hat sich das dann halt so schleifen lassen. Da war immer noch ab und zu die Möglichkeit zu trainieren, 1, 2 Mal mehr die Woche, aber irgendwann, äh, ja, war das dann so, dass ich das dann komplett aufgegeben hab, weil da irgendwie das nicht so gepasst hat. Und
Mhm. Mhm.
Ja doch, wenn du wenn ich jetzt grade so erzähle, ist das schon irgendwo die Lust weggegangen. Also, nicht am Sport selber, aber einfach so hinzugehen. Das ist dann irgendwie diesen Schritt zu machen, war immer schwierig.
Mhm. Mhm, ja, die Motivation, ne, wenn man viele andere Dinge hat, dann ich mein, Kraftsport ist natürlich 'n Hobby, es kann sehr viel Spaß machen, aber klar, es ist auch mit Anstrengung verbunden, und die Einstiegshürde, dass man erst mal dahin muss, ist natürlich groß. Ähm, wie ist das denn, was wär' denn für dich jetzt so das Optimalziel, auf das du gerne wieder hinausarbeiten würdest?
Ja. Ähm, da, wo ich vor 2 Jahren aufgehört hab, wieder zu sein, das ist so das optimale Ziel. Ich muss das jetzt nicht irgendwie professionell machen, ähm, aber schon so diesen alten Körper und diese Stärke vor allem, die ich früher hatte, also, das vermiss ich schon stark, obwohl sich das so komisch vielleicht anhört, aber, ja, ich konnte Sachen heben und so, und ich hab mich einfach irgendwie besser gefühlt auch so gesundheitlich. Da will ich wieder hinkommen. Das ist natürlich nicht sehr realistisch, sehr schnell dahin zu kommen, aber das ist für mich so das 1. Ziel eigentlich, was das angeht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm Okay. Okay, also das ist auf jeden Fall ja schon mal so'n guter Orientierungspunkt, wo's hingehen soll. Und, ja, du sagst ja selber, das ist vielleicht für'n Anfang 'n bisschen unrealistisch. Gibt's auch so was wie 'n Minimalziel, wo du sagst, ne, das wär für dich auch schon 'ne gute Routine?
Ähm, vielleicht so hu 100 kg Bankdrücken quasi, dass ich das wieder schaffe, ähm mein Körperfett 'n Großteil zu verlieren, weil ich bin schon so übergewichtig geworden. Und ja, so 'n bisschen sportlicher auszusehen. Meine Arme sind jetzt nicht mehr so wie früher. Die waren
Mhm. Hm. Mhm.
so schön <laughs> geformt. Und jetzt sind die einfach nur noch so ein Klops quasi und dass es da dass es da wieder so menschlicher für mich, in meine Richtung so aussieht.
<laughs> Mhm. Mhm, kennst du denn deinen aktuellen Körperfettgehalt?
Ne, das das weiß ich nicht, aber der ist wahrscheinlich relativ hoch. So 30 % Prozent oder so.
Okay. Mhm. Okay, dann kannst du dir stellen wir uns das Ganze doch einfach mal vor wie so auf Google Maps, ne, diese Routine und das alles, wie du’s früher hattest. Das ist dann so ’n bisschen dieser große fette blaue Endpunkt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch ganz viele kleine Punkte finden, um in die richtige Richtung auch zu navigieren. Hm, das heißt, man muss in kleinen Schritten denken, auf jeden Fall, das ist, äh, oft sehr hilfreich. Ähm, ja, und natürlich die richtige Richtung. Also dein Ziel ist jetzt erst mal, Körperfett runterzubekommen und gleichzeitig nicht so viel Muskelmasse zu verlieren, so die Richtung. Kann man das so verstehen?
Ja. Mhm. Ja, ja, das ist das ist, äh ist die Richtung, ja.
Okay, gut. Ähm, das heißt, gut, natürlich musst du die Ernährung natürlich auch entsprechend anpassen, ne, ohne das würd's nicht gehen. Ähm, Und dann zur Fitnessroutine. Hm, kleine Schritte, wie könnten kleine Schritte aussehen? Hm, hast du vielleicht, ähm, sogar daheim schon 'n bisschen Equipment?
Mhm. Zu Hause hab ich nur 1 Kurzhantel. Ich glaub, die ist so bei 10kg ungefähr. Das ist das Einzige, was ich zu Hause hab.
Mhm. Okay. Das ist jetzt nicht die Masse oder die Menge, aber, ähm, sicherlich kann man auch daheim immer mal wieder 'n bisschen was machen. Ähm, also klar, ins Fitnessstudio anmelden wäre auf jeden Fall 'ne super Sache. Aber sind wir mal realistisch, du hast jetzt 'n sehr vollen Alltag. Wie alt ist das Kind?
Ne. <laughs> Ja. Ähm, sie ist jetzt fast 16 Monate alt.
Mhm. Okay. Und wie hoch ist dein Arbeitspensum?
Ähm. Also verpflichtet bin ich nur für 5 Stunden die Woche. Äh, realistisch was ich machen muss, um 'ne Rechnung oder so was zu zahlen sind's schon so um die 25 Stunden. Zum Fitnessstudio: Ich bin angemeldet noch, weil ich halt s seit fast- oh, ich will jetzt nicht lügen- 8 Jahren Vertrag hab in dem einen in so 'ner Kette. Und, ich zahl halt relativ wenig. <chuckles> Ich hab den Vertrag halt behalten. Ich würde gerne wieder in dieses Studio gehen. Das Problem ist, das nächste von mir ist, äh, 45 Minuten entfernt, und das ist halt voll weit. Das ist so einer der Gründe auch, warum ich das nicht so am Durchziehen bin und war.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Ja, du hast ja auch gesagt, du bist, äh, 70km weit weggezogen. Ähm, ja, gut, das 'ne andere Kette? Gibt's da vielleicht irgendwas, was näher ist?
Ähm, ja, aber ich würd mich nicht ich also, ich würde diesen Vertrag behalten, weil ich wir schon absehen, dass wir wieder umziehen werden. Und da hoffe ich halt, dass wir in 'ne Stadt ziehen, wo's halt wieder diese Fitnessstudiokette gibt.
Ach so.
Ähm, sind nur 20€, die ich bezahle. Ähm, ja, noch ’n Vertrag anzufangen wär irgendwie ’ne Möglichkeit, aber da ist halt die Frage, wenn ich dann umziehe und dann wieder ’n 2. Vertrag hab, dann zahle ich so viel Geld für für Fitnessstudios, die ich gar nicht besuche.
Mhm. Aber das hast du ja im Prinzip dann in letzter Zeit sowieso gemacht, oder nicht?
Ja, das stimmt, aber 20 € kann ich so okay, das tut ’n bisschen weh, aber wenn ich dann so heutzutage ist das ja teuer geworden. Also, hier in meiner Nähe ich bin äh, wohne in ’ner, ähm Da gibt's nicht so viele von diesen großen Studios, und hier zahlt man schon so für ’n Studio seine 40 bis 80 € im Monat.
Mhm. Mhm. Oh, okay, das ist natürlich ’n Haufen Holz. Gut, du kannst jetzt natürlich mal abwägen, ne? Also, irgendwie möchtest du ja definitiv anfangen. Das heißt, die Frage ist jetzt im Prinzip: Möchtest du in ’nem Fitnessstudio trainieren? Da ist dann die Frage: Möchtest du den Weg in Kauf nehmen oder mehr bezahlen? Das ist natürlich die klassische Frage: Komfort gegen Geld. Ähm, oder vielleicht, dass du dir Sachen für zu Hause kaufst, ne, und dir so ’n Home-Gym aufbaust, was natürlich auch erst mal kostenintensiv ist, aber nicht mit ’nem Abonnement verbunden, und du hättest dann, ja, maximalen Komfort, weil du halt gar nicht fahren musst.
Ja. Mhm. Boah, das Letztere ist eigentlich gut. Ha hast du da so Tipps, was man sich da aufbauen könnte, um um gut irgendwie zu trainieren?
Hm. Mhm, also da du ja auf Muskeln sowie Fett Wert legst, könntest du vielleicht dir zum Beispiel 'n Rudergerät anschaffen. Äh, das trainiert 96 % der Muskeln im ganzen Körper und verbrennt auch ordentlich Kalorien. Ähm, das ist also auf jeden Fall 'ne Möglichkeit. Ähm, ansonsten wahrscheinlich am besten so was wie, ähm, ja, auch 'n bisschen 'n Satz an Hanteln, so was. Du möchtest Bankdrücken machen, also am besten Hanteln und 'ne Bank. Das wär, glaub ich, 'n ganz gutes Grund-Setup. Äh, du kannst dir auch so'n Squadrack kaufen statt 'ner Hantelbank oder mit mit in Kombination mit 'ner Hantelbank. Ähm, dann kannst du halt sowohl Kniebeuge machen, ne, als auch, äh, Bankdrücken und mit den Hanteln ohne die Bank ja auch dann so Sachen wie Curls und so.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Boah, das ist das ist 'ne gute Idee. Weißt du zufällig, wie so wie wie viel so was kosten könnte?
Mhm, das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich, kommt auch ’n bisschen drauf an, was du da für Ansprüche hast, aber wahrscheinlich wirst du mit ’nem Squat-Rack und Hanteln mit ordentlich Gewichten bis 100kg schon eher so 2-, 300 € ausgeben müssen.
Okay, ich dachte jetzt so 2- 3000 €. Aber das das ist okay, das ist machbar. Das ist nicht schlecht, das ist schon mal ’n Plan. Aber da ist jetzt die Frage so
<chuckles> Mhm.
<sighs> ich bin jemand gewesen äh, in teilweise immer noch so Go big or go home <chuckles> und da würd ich mir irgendwie
Mhm.
ähm, vielleicht so ’n großes Ziel setzen, 2, 3 Stunden direkt durchzuziehen die ersten Male. Aber da habe ich auch Angst, dass ich da irgendwann wieder diese Motivation verliere, weil ich halt wieder so viel mich so reinzwinge. Gibt's da keine Ahnung. Denkst du, man, kann man mit kürzeren Einheiten irgendwie arbeiten, oder?
Mhm. Ja, also steter Tropfen höhlt den Stein. Du kannst dich nach und nach steigern, das ist auch empfehlenswert. Du willst ja am Anfang kein Verletzungsrisiko, das ist ja auch ganz wichtig. Und letzten Endes, wenn dein Fokus sowieso dadrauf liegt, auch am Anfang noch sehr viel Körperfett zu verlieren, dann wirst du natürlich auch, und das ist zwangsweise immer ’n bisschen so, Muskelmasse verlieren. Das heißt, wenn du jetzt direkt mit star mit sehr hohen Gewichten anfängst, dann wirst du dich eher, äh, ja, nicht steigern, sondern schwächer werden, und das ist psychologisch ja auch nicht gut. Also, würd ich sagen, fang niedrig an und mach kurze Einheiten, also nicht allzu lange zumindest, ne?
Äh, ja. Mhm. Okay, dann werde ich das so versuchen. Dann werde ich mir, ja, so ’ne kleine Amazon-Liste aufstellen und dann mal versuchen, von zu Hause zu arbeiten. Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen kleinen Tipps, die ich bis bis ich jetzt mein Home-Gym so quasi aufgebaut hab, die ich dann so Sachen die ich machen kann?
Mhm. Ähm, ja, also du kannst immer, je nachdem wie ich meine, du hast jetzt gesagt, ne, aktuell sieht's ’n bisschen bist du außer Form. Du kannst natürlich trotzdem Übungen mit dem eigenen Körpergewicht versuchen. Kniebeugen sollten eigentlich ziemlich wahrscheinlich klappen, ähm, mit Liegestütze kannst du ja mal versuchen, wie gut das klappt. Ähm, ne Klimmzugstange kann man sich sehr gut und günstig organisieren, falls du Klimmzüge schaffst. Ähm, wenn nicht, kann man da ja ’n bisschen mit Bändern arbeiten. Ja, so 1. Steps wären das.
Mhm. Okay, dann werde ich das so umsetzen. Das werde ich versuchen. Danke für die Hilfe. Das hat mir schon mal schon gut, nur so'nen Weg gegeben, den ich bewältigen kann, und dann ja wieder so hoffentlich so aussehe wie früher. Danke.
<chuckles> Ja, sehr gerne, und ganz wichtig auch Alltagsbewegung und Schlaf, genau, das nicht vergessen. Dann schaffst du das schon.
Ach stimmt, ja. Bis dann.
Okay, viel Erfolg bis dahin. Tschüss.